Слушай, у меня реально была такая ситуация, когда я начала м, работать в туризме. И, а, так как мне работа сама по себе в принципе нравилась, а поток туристов- это прям был с ну, такой прям самый разгар туристического сезона, то у меня, я тебе хочу сказать, телефон работал 24 на 7, и я даже не то чтобы я вечером его не отключала, у меня даже бывало такое, что я и в 2 часа ночи могла там посмотреть его и прочитать какое-то сообщение и ответить туристам.
Так. Ага. О. Ох, ты. Так, поняла.
И когда <clears throat> вот такое начало прям происходить часто и часто и часто, и уже даже мой муж мне сказал, что, типа: "Слушай, чё-то прям чересчур".
Мгм.
И как-то вот, ну, действительно, я прям поняла, что я, ну, чересчур уже сильно я стала, м, в телефоне зависать. Хотя это было, как бы, ну, в большинстве по работе. Н
Ну, понятно, да.
Но тем не менее это нехорошо. Это нехорошо ни для глаз, ни для мозга, ни для нервной системы. И да, и причём не для меня, не для мужа моего. <chuckles>
Ни для кого и ни для чего. Да, да, да, да. Да. Конечно конечно конечно. Уже здесь затрагивается самое важное- личная жизнь, да? Вот это то, ш на что может повлиять. А вот можешь рассказать вот, а, поняла ты вот, у тебя то, что была такая загруженность по телефону, и вот как ты поняла, что всё, что стало точкой кипения, и вот я буду работать только так-то и вот буду отключаться от телефона.
<clears throat> Коне д да. Мгм. А, знаешь, самое такое большое, м, скорее всему всего, это, м, то, что я заметила, а, и что я стала не высыпаться- это 1, а, вследствие чего у меня появилась раздражительность и к работе, и к семье, и вообще ко всему, что меня окружало. Потом мне даже засыпать стало, ам, очень так, не могу сказать, что сильно сложно, но были моменты, когда, да, прям очень сложно было отключиться, и просыпаться стало прям, ну, очень лень. С посмотришь в зеркало- круги под глазами, и прям физически я увидела, что, ну, нехорошие изменения произошли во мне. Вот, и это прям стало такой отправной точкой, когда я решила прям ввести такие строгие ограничения по пользованию телефона, особенно по вечерам.
А, вот оно! Ага. Но уже, мгм. Так. Так. Мгм.